Iya, benar. Eee, menolak iya, yang penting kan menolak tapi tidak dengan menyakiti orang itu gak papa, gak papa banget kok Kak, yang penting dengan kata-kata yang sopan gitu kan. Jelaskan apa aja pekerjaan Kakak, job desc-nya Kakak, mungkin orang juga akan mengerti, begitu.
Mhm mhm, oke oke. Oke deh Kak, oke oke, iya iya, coba ya nanti aku terapkan langsung deh. Ini kan pasti mungkin besok atau lusa pasti ada aja nih kejadian kayak gitu lagi, dan coba deh aku memberanikan diri untuk, eee, menolak dan mengatakan tidak, atau mengatakan, eee, menunda dulu gitu ya, maksudnya membuat dia menunggu lah gitu jangan langsung diiyain, gitu kan Kak ya.
Iya. Iya, ibaratnya, eee, tidak menolak dan tidak mengiyakan, jadi, eee, apa, kalau mi iya, netral, "Kalau misalnya aku membantu, bagaimana ini kerjaanku?" Atau bisa juga nih tuker kerjaan, "Atau kamu bantu aku, aku bantu kamu." Lah itu juga bisa itu Kak, "Aku juga ada nih kerjaanku yang lagi numpuk, gimana kalau kita sama-sama nih, kamu bantu aku, aku bantu kamu gitu? Biar kerjaan kita sama-sama selesai," nah itu juga bisa jadi opsi juga Kak. Jadi, eee, kalau dibilang menolak tidak itu kan kadang-kadang susah ya, Kak, ya. Tapi kalau mungkin dengan menukar job-nya Kakak, misalnya Kakak juga ada yang harus dikerjakan gitu kan, terus dia juga ada yang kerja kan, tuker aja gitu. Biasanya kalau udah kayak gitu kan dia akan ini, mundur secara perlahan Kak. <chuckles>
Heeh, netral gitu ya. <chuckles> Iya iya. <chuckles> Heeh. <laughs> <chuckles> Eee, iya iya iya. Eee, iya iya, benar benar Kak itu, betul. Itu bisa untuk mencairkan suasana juga sih sebenarnya, jadi <sniffs> tetap profesional tapi ada ininya lah ya, ada, eee, sedikit, eee, bercandaannya ya gitu. <chuckles>
Iya. Ya, benar benar, gitu. Jadi biar suasana gak canggung, gitu.
Oke deh, Kak. Heeh heeh. Jadi, eee, oke, dari saran-saran Kakak yang bisa aku simpulkan adalah tadi ya, eee, prioritas ya, pekerjaan mana yang penting dan mana yang bisa ditunda, terus yang ke-2 adalah yaitu mulai berani menolak dan dengan cara yang halus dan diplomatis, sehingga kita tetap profesional dan pekerjaan jadi, eee, tidak ter menjadi terlalu beban yang sangat berat gitu ya Kak.
Benar. Iya, begitu. Iya.
Oke oke, siap Kak. Wah, terima kasih ya Kak atas sarannya, aku jadi lebih lega nih sekarang dan gak sabar untuk, eee, ini sih langsung, eee, melakukan apa yang Kakak bilang gitu.